Ayan, bale diyan kasi kumbaga nabanggit ko nga na ako yung nag-set ng standard. Talagang ako, ah, nung naghaha kumbaga nung hindi pa naman naghahanap. Kumbaga nung waiting ako na magkaroon ako ng partner parang gan'yan. So, talagang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magpa-partner na magkaiba yung religion parang gan'yan. So talagang as much as possible gusto kong Catholic, kasi siyempre, um, sumusunod din naman ako sa rights kahit papaano. Ah, nagkaroon din naman ako ng partner na iba yung religion, so do'n nga kumbaga nagkaroon ng culture shock kung paano yung way of living nila kumbaga do'n ako nahihirapan nag-adjust kasi, ah, all throughout my life siyempre Catholic ako. Pagdating naman sa partner ko ngayon, good thing kasi Catholic din siya and nakakatuwa kasi yung mother niya is talagang ano din siya pagdating sa religion. So, kumbaga parang do'n kami nagkasundo. And pagdating naman sa pera gan'yan ako yung nag-set ng standard sa amin talagang firm ako na yung pera niya is pera niya, yung pera ko is pera ko. So ayoko kasi yung nakikita ko do'n sa mga tao sa paligid ko hindi sa magulang ko kundi do'n sa ibang kumbaga nakaka-interact ko sa paligid namin na parang yung asawa pagkasumahod yung asawang lalaki, parang kailangan ibigay sa kanya lahat gan'yan tapos pag nag-keep ng pera oo, nag-aaway gan'yan. Ayoko kasing pag-awayin yung pera lalo pa't ako mismo is nagpo-produce din akong sarili kong pera siya rin naman mayro'n and ayoko maging issue kung sino yung malaki yung sahod sa'min, "as long as may sarili ka sayo 'yan, may sarili ako akin 'to." Maglalagay lang tayo ng specific na parang 50:50 na amount na parang, "yang amount na 'yan, magsu-suffice siya pagdating ng araw do'n sa mga bills natin" parang gano'n or another 30% para do'n sa iba pang bagay na puwede nating paglaanan.
Oo. Mm. Hmm, okey, oo. Mm. Ay, totoo. Oo, 'di ba? Ang ganda no'n, mm. Mm, ang ganda Oo, siguro ang ganda ng mindset mo kasi siguro naging independent woman ka 'di ba? Na kung saan yung di ba, gaya ng sabi mo kanina may halimbawa ka na ito tipikal kasi ito ng mga ano di ba, mga mag-partner. Tipikal sila mag partner kahit hindi pa mag-asawa or mag-asawa na na, ah, yung pera ng asawa pera ng asawa nila kunwari is asawa nila yung lalaki, "dapat sa'kin lang lahat 'to mapupunta kasi ako yung ano eh, asawa." So, ang ganda ng mindset mo na naiba din sa traditonal kasi yun yung mga traditional di ba, maka yung makaluma na way or paraan na "dapat ang babae ay hindi nagtatrabaho, ang babae nasa bahay lang binibigyan ng pera." Para sayo ba, mm, ito ito na nga yun 'di ba? Para sa'yo ba, ah, na nakikita mo ba yung sarili mo na gano'n na nasa bahay lang, um, mag hihintayin mo nalang bigyan ka ng pera kasi although hindi naman masama 'yon na ginagawa ng iba 'no, pero para sa'yo gano'n ba yung estilo ng tingin mo ng pagpapamilya o yung paraan?
Mm. Mm, mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Hindi ko kaya. <laughs> Mm.